मैं जो हूँ अभी फिलहाल एक बहुत ही गंभीर समस्या का सामना मैंने किया है। काफ़ी गंभीर समस्या से मैं गुज़र रहा हूँ अभी और मेरा अभी-अभी क्या हुआ है कि मेरा जो मित्र है, मेरा जो दोस्त है, उसके साथ मेरा एक बात को लेकर झगड़ा हो गया है और वो झगड़ा जो हुआ है वो तकरीबन अ, कुछ पिछले महीने की बात है और तब से लेकर अभी तक जो है अ, जो बातचीत है मेरी उसके साथ अभी तक नहीं हो पाई है। और मैंने कोशिश भी की है लेकिन मेरा जो मित्र है वो काफ़ी अ, नाराज भी है मुझसे, गुस्सा भी है इस बात को लेकर। तो अ, किस तरीक़े से मैं ऐसी इस समस्या को सुलझाऊँ और कैसे मैं जो है अपने मित्र के साथ जो है बातचीत दोबारा से शुरू कर सकूँ? जी।
जी। हुँ। अच्छा। इ हुँ, हुँ। हम्म, जी बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और अ, देखिए एक बेहतर सलाह मैं आपको दे पाऊँ अ, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि किस तरह से आप बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए ना ये ज़रूरी है कि अ, मैं जो आपकी अ, बातें हैं, आपकी जो समस्या है उसको थोड़ा-सा विस्तार से समझ पाऊँ, थोड़ा-सा उदाहरण देके आप समझा पाएँ। अ, जैसे कि आपने कहा ना कि आपके मित्र के साथ आपका झगड़ा हुआ और कुछ 1 से डेढ़ महीने पहले हुआ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस बात का झगड़ा था, क्या हुआ, किसने क्या बोला? अ, क्योंकि देखिए जब स्थिति-परिस्थिति थोड़ा मेरे सामने आएगी ना अच्छे से तो मैं शायद बेहतर सुझाव आपको दे पाऊँगी।
जी। जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक्चुअली एक ट्रिप प्लैन किया था अ, पिछले महीने जैसे जब भी ये झगड़ा हुआ था। अ, 1 डेढ़ महीने पहले तो हमने प्लैनिंग भी मतलब अ, उसके अकॉर्डिंग अ, जो मैंने ट्रिप प्लैन किया था, तो उसमें हमें घूमने जाना था। तो घूमने जाने के लिए हमने जो है एक जो मेरे मित्र थे, दूसरे मित्र थे, उनके साथ भी मैंने बातचीत की थी। लेकिन बातचीत मैंने सभी से की थी कि हम सारे इकट्ठे जाएँगे। तो अ, मेरे जो दूसरे मित्र थे, जो दो और मेरे मित्र हैं और जिन मित्र के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, वो मतलब झगड़ा वो एक्चुअली वो वैसे नाराज़ हो गए हैं। तो मैंने मेरे जो दूसरे जो फ्रेंड थे, जो दोस्त थे, उनके साथ में अ, हमने घूमने के लिए एक जो है मतलब अ, हमने एक ट्रिप प्लैन किया था, तो वहाँ पे जो है म मैंने कोशिश की, तो हम सारे इकट्ठे हुए, वहाँ पे हुआ क्या था कि अ, जैसे ही हम इकट्ठे हुए जाने के लिए तो वहाँ पे उनकी अ, उन दोस्तों की आपस में बातचीत हो गई अ, कि किसी कहाँ पे घूमने जाना है उस चीज़ को लेकर। और सबसे पहले हमने अ, मैं भी वहीं पे था, मतलब 3-4 दोस्त हम हो गए थे वहाँ पे, और उस-उसने क्या किया कि मैंने उनको बोला कि नहीं आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए कि हमें जो है इस तरीक़े से हमें यहाँ नहीं यहाँ जाना चाहिए, इस रास्ते से। तो अ, वो वैसे गुस्सा हो गए थोड़े से, तो गुस्सा होने के बाद उ उनका क्या हुआ कि मैंने अ, गुस्सा होने के बाद मैंने उनको बोला कि चलिए, कोई बात नहीं हम, हम तीनों ही चले जाते हैं, आप रहने देते हैं। तो अ, ऐसी अ, स्थि ऐसी स्थिति वहाँ पे हो गई जैसे ही मैंने ये बोला कि हम तीनों चले जाते हैं कि आप यहीं पे रह जाइए, तो हमें हम तो इस तरफ जाएँगे, आप अगर नहीं कह रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे जो बात थोड़ी बढ़ी और मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे अ, वो गुस्सा हो गए और फिर वो बोलने लग गए कि कोई बात नहीं है, आप जाओ, आज के बाद आप मेरे दोस्त नहीं हो और मतलब थोड़ा-बहुत वहाँ पे वो भी हो गया। जैसे फिर वो दूसरे दोस्त थे, वो भी बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं है, जहाँ पे ये कह रहे हैं वहीं पे चलते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने बोल दिया उनको कि चलो कोई बात नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और नाराज़ भी हो गए। तो उस स्थिति में फिर अ, मतलब थोड़ी बहुत हमारी और भी वहाँ पे बातचीत हो गई। अ, मतलब थोड़ा झगड़ा बढ़ गया हमारा। लेकिन फिर हमारे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है अ, आप मतलब कोई बात नहीं है, अगर हम जाते ही नहीं हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अ, वो जो दोस्त है मेरा अभी तक भी उससे मेरी अभी तक न ही बातचीत हुई है और मैंने कोशिश भी करी उससे बोलने के लिए, लेकिन वो अभी तक भी मतलब अ, वो उसका मतलब बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी।
जी। हाँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को और जैसे कि आपने बताया कि अ, शायद उनको ये बात लग गई होगी कि आपने जो बोला कि भाई आप यहीं रहने दो और हम चले जाते हैं ना। कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी। तो देखिए थोड़ा-सा खराब लगने वाली बात तो थी ही और ऐसा आपने अ, क्यों बोला? मतलब ऐसी क्या स्थिति-परिस्थिति रही? थोड़ा-सा तो आपने बताया लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि इनको यहीं रहना चाहिए। क्या वो अ, मतलब आपके घूमने-फिरने में होता है ना कि कुछ दोस्त होते हैं जो कहीं भी जाते हैं तो मना करने लग जाते हैं, बाधा करते हैं और आपको घूमना था। क्या आपकी सोच ये थी या आपको आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था इसलिए आपने मना कर दिया कि आप रहने दो जाना ही नहीं आपको? ऐसा कुछ बताइए।
जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कु जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे घूमने जाने के लिए बहुत ज़्यादा अ, इच्छा थी कि अभी चलें, जल्दी चलें और इतना लेट क्यों हो रहा है। अ, ये सब चीज़ें थी तो लेकिन वो जो मेरा मित्र था वो अ, वो ये कह रहा था कि जहाँ पे आप जाना जा रहे हो। वहाँ पे अ, मैं मतलब मैं जा चुका हूँ या अभी मैं वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ इस वजह से लेकर थोड़ा जो है अ, उसमें देरी हो रही थी जाने में और हमें वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा था और कोई भी अ, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हम वहाँ पे जाएँ। या फ़िर किसी और जगह पे हम जाएँ जहाँ पे वो मेरा दोस्त कह रहा था। तो काफ़ी देर हो गई हमें वहाँ पे बातचीत करते हुए और तकरीबन 1 घंटे के आसपास हो गया, जो एक्चु हमने जो है 1 कैब भी अ, हमने बुलवाई हुई थी गाड़ी। तो उसमें ड्राइवर भी था और वो भी कहने लगा कि आप मतलब काफ़ी देर हो चुकी है तो चलें जल्दी। तो मैंने उनको ऐसे ही जल्दी-जल्दी में बोल दिया कि अगर आपको नहीं जाना है तो आप यहीं रह जाओ, आप हम तीनों चले जाते हैं। तो अ, मेरे कोई ऐसा मैंने सोच के नहीं बोला था, बस जल्दी-जल्दी में जैसे हम होता है ना कि जाने की थोड़ी जल्दी थी तो इस वजह से मेरे से वो बोला गया। लेकिन उनको वो बात काफ़ी हर्ट हो गई और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर अ, गुस्सा भी हो गए मतलब इस तरीके से। जी।
हुँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। समझी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते अभी भी, है ना। तो जो आपकी बात बढ़ी, क्या बात बढ़ने के चक्कर में जैसे होता है ना कई बार कुछ उल्टी-सीधी बातें बोल देते हैं या दिल को चुभने वाली बातें बोल देते हैं, दोनों ही तरफा से। तो क्या दोनों तरफ से ऐसी कोई वार्तालाप हुई थी? और उसके बीच में जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप बात करना चाहते हैं, जो कि मुझसे आप सलाह चाहते हैं। तो क्या इसके बीच में कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की, कोई तरीके आज़माए और अगर आज़माए तो क्या प्रतिक्रिया रही?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
जी। जी। हुँ। हुँ। जी, समझ पा रही हूँ मैं। जी, तो अभी आप मुझे बताइए कि अभी अगर आप मुझसे जैसे समाधान चाहते हैं तो किस तरीके का समाधान आप चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा सुझाव दूँ कि आप उनसे कैसे बात कर पाएँ? या आप किसी और रूप में कि आपको क्या करना चाहिए, अभी उनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मतलब किस संदर्भ में आप मुझसे सलाह चाहते हैं?
रिस्पॉन्स जी। हाँ जी। हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से दोबारा से जैसे पहले हमारी दोस्ती थी, उसको कैसे दोबारा से बनाया जा सकता है, वैसे ही और वो भी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएँ। अ, कैसे तरीके मैं अपनाऊँ और क्या मुझे करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से जो है दोस्ती को दोबारा से वापस जैसे पहले थी वैसे ही मैं कर पाऊँ उनके साथ।
जी। हुँ। हुँ, और पहले आपकी दोस्ती बहुत गहरी थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? उम, जी। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आपकी सारी बातों को समझने के बाद ना कि अ, देखिए दोस्तों में लड़ाई-झगड़े तो हो ही जाते हैं, पर अभी जो ये वाली स्थिति है अ अ, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसा नहीं है कि उनको शायद ये बात लगी हो कि बस आपने मना कर दिया। उनको ये बात लग गई हो कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त, इसने कैसे ऐसे कह दिया। कई कई बार वो भाव जुड़ जाते हैं अपने दोस्तों से है ना। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हुई होगी, हालाँकि देखिए आपने कहा कि आप कोशिश कर भी रहे हैं उनसे बात करने की और एक दो तरीके तो आप कह रहे हैं कि मैं आजमा भी चुका हूँ। अ, देखिए अगर ऐसी स्थिति में भी ऐसा नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मिलकर बात कर स करी की जा सकती है और जब सिर्फ आप और वो हों ऐसी स्थिति में। तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने कहा कि आप दोस्तों का भी सहारा लेते हैं, तो आप दोस्तों से कुछ इस तरीके का सहारा लें कि मीटिंग के लिए कहीं बुलाएँ अपने दोस्तों के थ्रू है ना कि वो मिलना चाह रहे हैं, आप नहीं क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप बोलेंगे तो वो नहीं आएँ क्योंकि आपने कहा कि अभी तक उनके मन में वो बातें लगी हुई हैं। तो आप उनको मिलने के लिए बुलाएँ। आप अपना तरीका देखें किस तरह से आप उनको बुला सकते हैं और वहाँ पे फिर अपने दोस्तों को आप भेज दें। किसी के सामने कोई बात ना करें, सिर्फ वो हों और आप हों और उसके बाद आप अपने मन की सारी बातें उनको कह दें कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हुई। मैं जैसे अभी आपने बताया कि आप अ, जल्दी लगी थी आपको घूमने की और आप मना कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं ही चला जाता हूँ और आप तो घूम ही चुके हो। कुछ इस तरीके से समझाने वाली बातें उनको बोलें और जो भी बातें जैसे कि आपने कहा कि बात ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर उस बीच में आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको कोई ऐसी बातें कह दी, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफदेह थी, तो आप उनसे बिल्कुल तहे दिल से उनसे माफी माँगे। ये जताते हुए कि आप वाक़ई में माफी माँग रहे हैं। वो बातें आपको नहीं कहनी चाहिए थी और खुल कर उनसे बोलें कि मैं फिर से वैसा ही रिश्ता चाहता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, होता है ना दोस्तों में कि मुझे तुमसे बात किए बिना अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी और कहीं न कहीं बड़ा ही खालीपन लगता है मेरे को। तो आओ ना चलो दोस्ती करते हैं, छोड़ो ना या जो भी जो तरीके ऐसे थोड़ा-सा कहते हैं ना कि थोड़ा पैम्परिंग मोड में क्योंकि देखिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी गलती है तो कहीं न कहीं देखिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा पैम्परिंग अपने दोस्त को ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि दोस्त हैं और दोस्त नाराज़ भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, है ना तो सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से ऐसी पहल कर सकते हैं और मुझे लगता है शायद कि ब देखिए अगर आपने कहा कि आप बहुत गहरे दोस्त थे, तो उनके मन में भी शायद ये बातें ज़रूर होंगी कि आपसे बात करनी है। बस वो अ, होता है ना कि थोड़ा-सा मन में बातें बैठ जाती हैं, तो कई बार भुलवाता है कोई-कोई है ना। हो सकता है कि ऐसा हो और देखिए ये भी सँभव है कि एक बार बात करने से वो ना माने लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बार-बार, बार-बार जब किसी चीज पे चोट लगती है ना जैसे वो कहावत आपने सुनी हो कि अ, "रसरी आवत जात ते सिर पर बरत निशान" है ना। तो, तो देखिए कई बार जब आप उनको बोलेंगे, आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो पिघल ही जाएँगे और आपसे ज़रूर बातचीत करने लगेंगे। तो देखिए कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है।
हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। उ जी। जी, बिल् जी। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल। उम, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। हाँ जी, बिल्कुल। अ, बिल्कुल आपने जो अभी मुझे अ, सुझाव दिया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी हल्का भी महसूस कर रहा हूँ और मैं अभी अ, कल से ही मतलब दोस्त के साथ जो जैसे अभी आपने सुझाव दिए हैं और कोशिश करूँगा कि उनसे मेरी दोबारा से बातचीत शुरू हो। काफ़ी अच्छे सुझाव आपने दिए और काफ़ी म मुझे अ, मैंने मुझे मतलब सीखने को भी मिला है और कल से ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने दोस्त के साथ ये सुझाव जो आपने दिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो दोबारा से मेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएँ और हमारी दोस्ती दोबारा से वैसी ही हो जाए। जी।
जी। जी, जी बिल्कुल और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से पहले की तरह दोस्त हो जाएँ और वापस से वैसे ही खिलखिला के मिलें और आप दोनों के जो गुबार हैं मन के, वो आप निकाल पाएँ एक दूसरे से। तो बिल्कुल मैं यहीं उपस्थित हूँ आगे भी अगर आपको सलाह की आवश्यकता हो।
जी। जी। जी। जी, धन्यवाद।